ใช่เลย ก เออ ผม แต่ผมก็รู้สึกว่า ดีว่าน้องอะมีการ มีวิวัฒนาการในการพัฒนาเพื่ออยู่ กับ อืม น้องหมาในบ้านของผมอะได้เป็นอย่างดี ก็เลยแบบประทับใจเป็นพิเศษ แล้วของคุณมี เอ่อ สัตว์เลี้ยงอะไรที่จะมาแชร์ในวันนี้ไหมครับ? ที่รู้สึกว่า ประทับใจเป็นพิเศษเลย อา
อือ ครับผม ของผมนี่ ก็คือน้องหมาเหมือนกันนะครับ สำหรับผมนี่ก็ เป็นเรื่องของความฉลาดของมันเหมือนกันครับ คือพ่อผมเนี่ย ตอนนั้นพ่อผมก็ไปรับ หมามา สอง ตัว เป็นตัวสีดำกับตัวสีน้ำตาล แล้ว ทีนี้เนี่ยบ้านผมอะ ด้วยความที่เมื่อก่อนน่ะครับ เรา ผมอะอยู่บ้านต่างจังหวัด แล้วแบบว่า
อา ครับ อา ครับผม อา ครับ อา ครับผม
มันเป็นบ้านชนกับอันนี้ ใช่ไหมครับ แล้วแบบว่าเราจะกั้นกันด้วยรั้วลวดหนามอะครับ แต่ว่าก็คือข้างหลังที่ชนกันจะเป็นรั้วลวดหนามเนี่ย เพราะว่าพื้นที่บ้านมันค่อนกว้างอะ แล้วหน้าบ้านก็จะเป็นรั้วปกติเนี่ยอะ ก็คือสุนัขไม่สามารถ ลอดพ้นผ่านออกได้ครับ แล้วเขา ใช่ครับ แล้วทีนี้ แต่ว่ามันมีจุดบอดอยู่ครับ ก็ต้องพูดก่อนว่า สุนัขของผมเนี่ยยมันชอบวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์ครับ แบบสมมุติเวลาพ่อผมไปไหนหรือตายายผมไป มันจะวิ่งตามไปด้วยครับ คือมันอยากไปด้วยทุกที่อะครับ เออ เหมือนแบบว่าตึ เออ ใช่ครับ แล้วทีเนี้ย ด้วยความ
อา ครับ อา ครับ ผม อ๋อ สุ สุนัขก็คือไม่สามารถลอดรั้วไปได้ อา ครับ อา ครับ วี่ หมายถึง วิ่ง วิ่งไล่เหรอครับ? อ๋อ วิ่ง แค่วิ่งตามเจ้าของเฉย ๆ ใช่ไหม? อ๋อ ก็ ก็ ย ก็ ก็เห็น เห็น เห็นด้วย อืม เคยเจออยู่
ใช่ครับ แล้วทีนี้ด้วยความที่แบบว่าที่บ้านผมเขาจะชอบขับมอไซค์ออกไป แล้วหมาผมมันอยากตามใช่ไหม ที่บ้านผมก็จะมีวิธีก็คือแบบว่ารีบปิดประตูไม่ให้มันออก เงี้ยครับ แต่หมาผมฉลาดกว่านั้นครับ พอมันรู้ว่า พ่อผมจะออกไปข้างนอกปุ๊บ พ่อผมนี่ หรือไม่ว่าใครก็ได้ออกไปนอกบ้านเนี่ย มันรู้แน่นอนว่า มันโดนปิดประตูใส่ มันจะนั่งอยู่นิ่ง ๆ ก่อนครับ รอ รอประตูบ้านปิดก่อน แล้วก็รอคนที่มันต้องการที่จะวิ่งตามเนี่ยออกไปนอกประตูแล้ว แล้วพอมันมั่นใจว่า เขาไปแล้วอะครับ คือแบบกำลังจะออกไปแล้วอะ มันจะวิ่งไปหลังบ้านครับคุณ มันจะวิ่งไปตรงรั้วลวดหนามอะครับ แล้วมันก็จะออกทางรั้วลวดหนาม แล้วมันก็จะอ้อมไปหน้าบ้านอีกทีหนึ่งอะครับ
อา ครับ อ๋อ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อืม ครับ อา ครับ อ๋อ แสดงว่า น้องมีขุด ๆ โพรงอะ ด้าน ด้านล่าง พื้นดิน น่ะครับ เพื่อลอดรั้วหนามไปได้ ใช่ไหมครับ? นึกภาพ ประมาณนี้
ไม่ ไม่ครับ อ คือรั้วหนามมัน มันไม่ค่อยสูงมากครับ คือมัน ร มันวิ่ง ผ่านไปได้อยู่แล้วครับ แต่ว่าเอาจริง ๆ คุณ คือมัน คือมันไกลนะ ถ้าแบบว่าเอาเป็นคนเดิน ถ้าจะให้เดินอ้อมเนี่ยก็ประมาณ อ๋อ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ข้างบ้านผมอะมันเป็น น คุ มันเป็นคูน้ำ แล้วหญ้ามันขึ้นสูงด้วยครับ คือ เออ แต่ แต่คือผมงงว่า แบบมันไปหาทางนี้มาจากไหน? แล้วแบบ เออ แล้วแบบมันยอมวิ่งอ้อมอะคุณ คือมันใช้เวลานานนะครับ อย่างที่ผมบอกว่า ถ้าเป็นคนเดินเนี่ยก็คือมันจะประมาณแบบ 4-5 นาที ได้อยู่นะ คือมันไม่ได้ ไม่ได้ใกล้เลยนะ ก็ประมาณ ร้อยสองร้อย เมตรอะ <chuckles>
อ๋อ อา ครับ อ๋อ ครับ อา ครับ อืม ครับ อ๋อ อา ครับ โอ้โฮ แสดงว่าน้องอยากออกไปข้างนอกจริง ๆ อะผมว่า อืม อยากไปเที่ยวเล่นด้วย อืม
อือ อือ ใช่ <chuckles> แล้วแบบของคุณนี่เคยมีเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่า เศร้าหรือว่าเสียใจอะไรไหมครับ? แล้วแบบว่าเรารู้สึกว่า อุ๊ย การมีสัตว์เลี้ยงอยู่เคียงข้างเนี่ยมันแบบมันรู้สึกดีอะครับ
อา ครับ อา ครับ อา ถ้ารู้สึกดี ใช่ไหม? ผมจะ ต้องเล่าเคส เอ่อ น้องหมาที่
ใช่ครับ